Mmm. tapi sayang udah nggak kontak ya.
Iya, Kak, nggak kontaknya karena ya nomornya hilang. Terus ada lagi sih i temenan juga, itu ada 1, eee, orang juga, kita waktu itu ngurus paspor, <chuckles> iya, jadi ngurus paspor iya, terus, eee, kita sama-sama nggak tahu kan, "Oh, ini kayak gimana prosedurnya, gimana gimana." Terus, akhirnya ya barengan gitu loh, Kak. <chuckles>
Iya. Mhm. Mhm. Ah. Hmm, jadi di imigrasi. <laughs> Ah, iya iya, wah, lucu ini bisa jadi cerita FTV kayaknya nih kalau dipikir-pikir.
Heeh. Iya sih, bener bener banget sih, Kak, eh, seru sih.
Ya lucu, iya, seru seru banget dan bikin semangat traveling juga ya.
Bener bener bener bener sih, Kak, kayak kita bisa dapet temen baru, bisa cari suasana baru juga.
Eee. Betul. Mhm, bener bener banget dan rencana kemana nih selanjutnya nih, traveling?
<tsk> Kalau aku belum ada rencana sih, Kak, kayak tiba-tiba aja. Kalau Kakak sendiri gimana?
Mhm. Aku mau ke Bali bulan Agustus, udah nggak sabar nih, <chuckles> iya, mudah-mudahan ketemu lagi sama orang baru ya, untuk <chuckles> atau, iya, sama-sama, ini menarik banget dan bikin aku semangat lagi untuk traveling mudah-mudahan kamu juga semangat lagi buat traveling.
Wah, iya, asik-asik. <chuckles> Iya. Makasih, ya, Kak, udah sharing. Bener. Amin amin, ya, makasih ya, Kak. Selamat liburan nanti, berarti. <chuckles>
Iya, sama sam Heeh, makasih masih Agustus, tapi, iyalah semangat dari sekarang. <chuckles>
Iya, oke, selamat pagi.
Oke. Selamat pagi, selamat beraktifitas ya!
Iya, makasih.